Oo. Kaya sobrang ano lang, ah, larga lang la maglakad ka lang hindi mo kailangan ah, makipagkarerahan sa mga kakilala mo.
<chuckles> Tama. Wait lang, ha. Sang-ayon, tama yun naman yung kagandahan sa ating mga Pilipino talagang kahit nahihirapan eh, masaya at, ah, positibo pa rin yung pananaw natin. <chuckles> di ba at ma alam mo ang dami kong natutunan sa ating pag-uusap, maraming salamat sa mga payo mo.
Oo. Hmm. <chuckles> Oo. Grabe. Oo. Ako rin at sa sobrang marami ang natunan natutunan sa usapan na 'to tsaka wag basta wag kang susuko sa mga pangako mo pangarap pala, Salamat.
Mhm. Hmm. Oo nga. Maraming Salamat.